آه ممكن، ممكن أوي فعلًا يكون زي ما أنت بتقول سبب، لإن يعني م مُتعارف عليه زي برضه ما أنت قُلت، إن في الشُّغل ناس كتير، ما بتلاقي حد عارف حاجات كتير أو عارف كُلّ حاجة، بتحُطّ عليه أكتر وبتزوِّد عليه ال الضغط أكتر، وممكن تكون أنت حصل معاك كده، بس يعني أنت من حقّك تفكّر في الشُّغل من حقّك تبقى مُتفوِّق، ومن حقّك إن أنت تهتم بشُغلك، بس كان لازم تفصِل، أنت خلاص طلعت من الشُّغل، لازم تفصِل لإن كده غلط عليك، يعني أنت كده وصلت لمرحلة إنك أنت مش عارف تنام، في النوم بالنسبة لك صعوبة، مش عارف تنام بسبب إن أنت قاعد تفكّر في الشُّغل. يعني وزي ما أنت قُلت يعني يا ريت شُغل بس بقى، أنت كمان بتفكّر في بيتك في في حياتك، في في أهلك، كذا حاجة أنت بتفكّر فيها، فتخيّل لمّا تتجمّع عليك كُلّ الأفكار دي لازم تبقى تعبان، أنا حاسّة بيك جدًا
ده حقيقي إمم. منطقي آه، و و و وفعلًا أنا بابقى تعبان بجد، وكمان موضوع إن أنا أخرُج من الشُّغل، واسيبني من ال م من الشُّغل نفْسه ده م ما باقدرش أعملُه ليه؟ لإن أنا بيطلع لي شُغل بعد ما باخرج من الشُّغل حتّى يعني، فاهمة، هو ده أصلًا عامِل لي أزمة لوحدُه إن آه.
آه. آه، آه، ما فيش مساحة أساسًا تِشمّ نفَسك، إمم.
بالضبط، بقى بيبقى عليّا تاسكات فلازم أعملها، يعني ممكن أقول لِك مثلًا بارتاح كُلّ شهر مثلًا أسبوع والّا حاجة، ما بيبقاش عندي التاسكات اللي باعملها في البيت، فاللي هو ال الموضوع م م مُتكرر، و وصعب إن أنا أقدر أفصل ما بين البيت وما بين الشغل يعني، فبيبقى الموضوع طبعًا بيحُطّ عليّا تفكير زيادة بيخلّيني أقعد أفكّر أكتر آه، أفكّر أكتر، أفكّر أكتر، يعني هاقعد بالليل أكتر، يعني معناها مش هانام كويس، هابدأ أصحى في نُصّ النوم، يعني أنا عايز أقول لِك إن أنا أوقات بانام الساعة 21:00 أصحى الساعة 02:00 اللي هو 21:00 دي كويسة، المفروض 21:00 أصحى الساعة 05:00 أصحى تلا 06:00 آه، 05:00 أو 06:00 لأ، أنا باصحى الساعة 02:00 أنا مَرّة أنا مَرّة نمت ساعة 20:30 صحيت 23:30
إمم، إمم. آه. هيحُطّ عليك أكتر زيادة. إمم. نفْس الكَرَّة. إمم. ياه! 05:00 آه، 06:00 بدري جدًا.
أنتِ مُتخيّلة؟
طب ليه كده؟ كُلّ ده بسبب إنك بتبقى بتفكَر دماغك مشغولة، كُلّ ده عشان دماغك مشغولة.
لأ، مش آه، دماغي على طول اللي هو أنا آه، لأ، ده أنا بكرة مش عارف عندي إيه في الشُّغل لازم أعملُه، بكرة مش عارف عندي آه كتير،
ن نومك بيبقى فيه صعوبة. ما بتعرفش تستخرج، أنت أنت إنك تستغرق في نومك صعب، أنت بتبقى خلاص نايم بس عقلك مشغول وصاحي، وده كتير عليك، أنا يعني حاسّة بال كلامك ده ومتفهّماه تمامًا، لإن النوم زي ما بيقولوا ميزان للعقل، آآ، آآ أولًا أنت يعني أنت حاول تفُك شوية عن نفْسك، يعني أن يعني حاول تجرّب تعمل لك ميعاد ثابت. طب عايزة أسألك على حاجة، أنت روتينك إيه قبل ما تنام؟ يعني امّا بتيجي تنام خلاص أو خلّصت اللي وراك وعايز تنام إيه روتينك؟ بتنام في ميعاد ثابت، آآ غرفتك بتبقى مُريحة، بتعمل إيه؟
إمم.